Ano ang pinakamalaking pagbabago na hinarap mo sa buhay mo?
Siguro 'yong ano, 'yong hindi na ako makalabas ng bahay. 'Yon talaga 'yong pinakamalaking pagbabago. Eh, kasi nagkaroon ako ng ano, sakit. Oo, 'yong sakit ko kasi nag depression. Tapos, ah, sinamahan pa ng ano, panic disorder. So ayun nag-partner sila. Ang kinalabasan tuloy, lalong lumala no'ng pandemic nagkaroon na ako ng agoraphobia Yong hindi nakakalabas ng bahay talaga 'yong 'pag, tuwing lumalabas ako ng bahay ninenerbiyos ako, oh my God! Parang mamamatay ako, gano'n. Oo natatakot talaga ako lumabas. Tapos isa pa 'yong, naging dahilan 'yong ano, parang nasagasaan ako, ng jeep. Eh, no'ng nasagasaan ako ng jeep parang pakiramdam ko no'n, hala ilang buwan talaga 'yon o kaya inabot yata ng taon, 'di ako makasakay ng jeep.
Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Mm. Mm.
Natakot ako eh. Parang ano, nagkaroon ako ng phobia. Sa totoo lang. Hindi ano, hindi ko rin sinasabi do'n sa mga ano ko, sa pamilya ko or kahit na kanino, noon. Gano'n 'yong nararamdaman ko kapag ka nakakita ako ng jeep. Natatakot na ako tapos natatakot na din ako tumawid, my God. Eh, dati 'pag tumatawid ako 'di naman ako masyadong ano eh, tumitingin sa nilalakaran ko eh. Kasi nga ano, eh, meron namang pedestrian lane, meron naman stop light. So parang ah, naka-stop naman 'yong mga ano, bago ka tatawid, di ba? Ngayon kahit na naka-stop 'yong ano, stoplight, naka-red ganun. Titingin pa rin ako kaliwa kanan gan'yan. My God. Oo. 'Yon yung
Mm. Mm. Mm. M Mm. Mm. So paano na 'yong ano mo ngayon, sitwasyon. Kumbaga, grabe nga yung mga pagbabago na 'yan. So, kasama ba diyan 'yong pagbabago na, alam mo 'yon, lumalabas ka ba dapat may kasama ka?
Oo ganun. Kasi dati, alam mo ba na mahilig talaga ako mag-isa, yung pupunta ako sa mall ganyan. Pupunta ako sa ano manonood ako ng sine mag-isa. Tapos ah, magsho-shopping ako mag-isa. Parang ginawa ko siyang ano eh, yung naglalakad ako mag-isa, ganun. Yung parang yun yung time ko na nagmumuni-muni ako habang ano, yung alam mo yung parang nagmo-mall ka tapos parang naglalakad ka sa buwan, ganyan, yung dahan-dahan lang yung lakad mo, parang wala kang masyadong ganap sa buhay, gano'n. Oo, mahilig din akong pumunta sa mga park tapos ah, yun naglalakad ako nang mabagal, ganun lang. Eh, nung simula nung nagkasakit ako ng ganun, hala, hindi na ako makalabas mag-isa. Nakakalabas naman ako actually, kapag pinilit ko. Pero ano, kapag pinilit ko talaga tapos, ah, kahit atakihin ako dun, ah, basta titiisin ko lang din gano'n. Nakakalabas naman din ako, nga lang hindi naman siya actually, ac hindi naman siya actually parang 'yong mamamatay ako, 'no. Pakiramdam ko lang mamamatay ako, pero hindi. So, ang nangyayari, paulit-ulit 'yon. Parang ti-no-torture ako, na parang mamamatay, na hindi na hindi naman ganon, 'di ba? Nakakaloka, parang aatakihin sa puso, hindi makahinga. Diyos ko, oo. Tapos umabot na do'n sa punto na naapektuhan na 'yong ano mga relationship ko. Siyempre 'di na ako makapag-ano, 'di na ako makapag-date, ganyan. Wala nang pag-ibig. Oo, tapos kawawa din 'yong ano alam mo, isa do'n sa ano, nalungkot ako, yung graduation, ah, ng anak ko ng junior high school.
Mm. Mm. Mm. Mm.
Umiiyak siya doon. Sa ano, pag-graduate niya. Kasi nga wala ako.
Mm.
Hindi ako makapunta dahil nga sobrang daming tao. Hindi ako makapunta doon.
Hmm.
Oo, umiiyak siya. Na sabi na gusto niya nga sana 'no, na nandoon ako. Eh, wala din 'yong tatay niya. 'Yong tatay niya nasa ibang bansa no'ng time na 'yon. Hindi makaka-attend. So dalawa kaming parents wala doon. Kasama niya lang 'yong tita niya. So parang ano na-sad talaga 'yong anak ko, no'ng time na 'yon. Akin naman kasi 'yong hindi ko talaga kaya ng mag-antay ng gano'n katagal sa gano'ng karaming tao, ii isang libo yata mahigit 'yong tao doon, eh, no'ng time na 'yon, eh.
Mm. Mm.
Hindi ko kaya 'yong gano'n karaming tao. Oo, tapos gano'n katagal. Yes, sad. Iyak siya ng iyak daw. Kasi nga ano, ah, wala ni wala ni isa sa parents niya nakapunta, 'no. 'Yon 'yong nakakalungkot dun kasi ang dahilan ko din naman is kapag ka, ah siguro dapat tiniis ko na lang, 'no? Pero kasi 'yong iniisip ko kasi no'n, ah, 'yong para sa kapakanan niya. Baka mamaya mapahiya siya doon sa mga kaklase niya, kapagka nakita ako na ina-atake doon tapos umiiyak ako. Ang iniisip ko kasi baka mapahiya siya sa mga kaklase niya.
Naku grabe nga, mm. Grabe 'yong mga pagbabago. Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm.
Yo 'yon talaga 'yong unang pumasok sa isip ko, eh, kaya nagpaiwan na lang ako. Eh, 'yon pala, 'yong tatay niya hindi rin pala makakapunta. So 'yon 'yong pinaka parang sad.
Mm. Mm. Mm. Hmm. Naku, eh. Ano ba? Hindi din alam ng mga anak mo? Or papa'no ka nakakuha ng mga ibang suporta, ga dahil diyan sa mga pagbabago na hinarap mo.
Na-sad talaga siya doon bonggang-bongga. Ah, nakakuha naman ako ng suporta sa mga doktor na, pinapag-ano ko kinokonsulta ko tapos ayun. Ah, meron naman akong treatment na natatanggap. Uhm, tapos yung mga anak ko din naman nag-aano din sila naintindihan naman nila kung ano yung sitwasyon ko, kasi nakikita naman nila ako, eh, 'pag inaatake ako. Uhm, Parang aatakihin ako sa puso gano'n. Bumibilis yung tibok ng puso ko, nakikita naman nila ako, eh, namumula yung mukha ko, tapos ano parang, ah, naiyak na lang ako do'n sa may, kunwari, ah, nasa kama ako naiiyak gano'n. Uhm, kapag ka hindi ko na talaga kaya 'yong ano. Minsan 'yong parang mamamatay, nayayakap ako sa kanila, eh, kapag ka ano, pakiramdam ko na, mamamatay na ako.
Mhm. Hm
Yumayakap ako sa mga anak ko. Kung sinong pinakamalapit nayakap ako, 'yon yung ah, palatandaan nila na inaatake ako, ganun
Hmm. Hmm. Naku, ah, mabuti na rin at, ah, nala alam din talaga nila kasi yun, naman yung importante kasi, sila talaga yung makakatulong sa'yo at sila yung lagi mong kasama. So, noon bang nakuwento mo sa kanila, or nung nai-share mo sa kanila yung pinagdadaanan mo, ano bang naging reaksyon nila? Naging supportive ba sila, or yung iba ba nagulat?
Hmm. No'ng una siyempre, magu nagulat sila kung ano ba 'yon, curious sila, tapos hanggang sa nagre-research na din 'yong mga anak ko. Nalaman nila na me meron palang mga ibang taong gano'n. Pati 'yong mga kapatid ko din, ah, mayro'n nga sila nakita din na blogger eh, na merong kondisyon din katulad ko. Pinipilit niya din lumabas, tapos 'yon pupunta siya ng Seven Eleven kunwari, tapos nagba-blog siya ng sarili niya, uhm, ayun tapos dine-describe niya kung ano 'yong nangyayari sa kanya. Sinabi ng kapatid ko 'yan sa akin eh, so ayun, hindi ko pa napanood actually 'yong videos, 'yong mga videos niya pero, uhm, do'n nakakuha ng ideya 'yong mga kapatid ko, na kung ano talaga yung nararamdaman ko. Kasi, noong una, sa ano nila ako dinala eh, sa albularyo baka daw na ano, sapi, yes, baka daw nakulam, baka daw nausog, o gano'n kung kung ano ano pa. Ayun, eh, nakailang albularyo na kami wala din naman nangyayari, tapos hanggang sa umabot yung ilang taon, saka lang ako nakapunta ng doktor, yon talagang nagpasugod na talaga ako sa ospital. Sabi ko, dalhin n'yo ako sa ospital, 'di ako makahinga, ganun, mm, scary. Gabing-gabi pa naman no'n Pasko pa 'yon eh, uhm, oo, gabi ng Pasko, oo
Hmm m Hmm. Mm. Hmm. Tradisyonal, mm. Mm. Hmm. Mm. Naku, nararamdaman ko 'yung talagang sitwasyon mo at kumbaga, importante din talaga 'yung suporta ng pamilya mo at ng mga anak mo, eh, di ba? Eh, ayan meron ka ba ding mga natutunan diyan sa mga ayan, mga pagbabagong hinarap mo?
Ang natutunan ko dito. Ah, lahat naman tayo magkakasakit. Oh, parang 'yon 'yong ano ko, eh, napagtanto ko, eh. Na lahat tayo magkakasakit, pero hindi natin alam or lahat tayo mamamatay pero hindi natin alam kung ano 'yong ikakamatay natin o, ah, sakit na mapupunta sa'tin. Parang ano 'yan, eh, um, roleta. Hindi mo alam kung ano 'yong tatama sa'yo, so alam mo. Yes, oo. Alam mo ka hindi ko talaga na imagine 'no, ah, kahit na si sa panaginip o sa isang kisap-mata man lang, eh, na magkakaganito ako. Na ganito 'yung sakit na mapupunta sa akin. Kasi naisip ko 'yung baka baka magka-cancer ako, baka magkaroon ako ng ma maaksi 'yung talagang 'yung dedo agad ganon. Oo, pero 'yung 'di ko akalain na ganito, na kakaiba pa 'yung sakit na dumapo sa'kin. 'Yun 'yung parang ano, eh, sobrang na ano 'ko. Minsan napapaisip din ako. Hindi pa ba sapat 'yung mga paghihirap na naranasan ko nung simula nung maliit ako, hanggang lumaki ako. Bakit pati parang ano, pagtanda ko, ganito pa rin? Parang lalo pa akong pinahirapan. Akala ko nakaahon na ako sa sa hirap. Sa lahat ng mga pagsubok na 'yon. 'Yon pala
Mm. Parang bilog ang bola, 'di ba? Mm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Hmm.
Pinadalhan ako ng bago pang mas matinding pagsubok. Sabi ko, "Parang hindi na yata 'to naaano, natatapos," oo, "Bakit hindi nawawala?" Gano'n. "Lagi na lang naghihirap, laging kung hindi naman nahirapan sa pera no'ng, ah, simula bata hanggang no'ng no'ng high school ako, hanggang sa ano, eh, ngayon naman na medyo na ah, ano na, medyo maluwag-luwag na, eh, saka naman nagkaganito, bakit gano'n?" Sabi ko, "Ano pang ano, ano pang silbi?" Minsan nga kinuwe kinu-question ko na, eh, um, kung, "An ano pa bang ginagawa ko dito sa ano, sa mundo? Eh, bakit naghihirap at naghihirap pa tayo dito? <chuckles> Tapusin na lang." 'Di ba, shortcut. Parang, ah, minsan naiisip ko, eh, shortcut na lang, 'no? Pero ayun, eh, hindi ko magawa-gawa, kasi nga, ah, yung mga anak yes, yung mga anak ko kailangan ako. So, ayun.
Hmm. Nakaluwag-luwag. Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Mga anak mo, oo. Mm. Ayan mm. Kailangan mong magpatatag at alam mo yun at importante malakas yung katawan mo, 'di ba? Kumbaga, kumain ka ng sapat, at kung kailangan mo mang mag-take ng alam mo 'yon, medicine para talaga ma-overcome mo yan. Talagang huwag mong i-skip. Kumbaga, yan yung impo kumbaga yun naman yung importante, eh, kasi 'yon nga, kumbaga wala naman ako do'n sa sitwasyon mo, pero yun nga na
'Yon.
Ah, sana maging malakas talaga 'yung loob mo at panatilihin mong malakas 'yung pangangatawan mo. At yun nga, at isipin mo lagi masarap pang mabuhay at, kumbaga lahat naman tayo may pinagdadaanan iba-iba na lang din talaga ang ating pinagdadaanan kasi, yun nga, imaginine mo 'yong iba 'di ba parang, 'di natin talaga alam mo 'yung mga preso, 'yung mga gano'n, 'di ba? 'Kumbaga nando'n na lang sila sa loob at 'di talaga nakakalabas at imaginine mo 'yung talagang, alam mo yun, kahirapan na nararanasan nila. Kumbaga sasabihin 'di ba, na parang mu yun talaga 'yung dapat sa kanila, pero minsan, hindi rin eh, hindi rin natin masasabing gano'n. Kaya isipin na lang din natin talaga kung gaano tayo ka ka-swerte at, alam mo yun, na nakakapagsalita tayo, nakakaamoy tayo, nakakakita, 'di ba? At merong, 'yan nga, merong nakaka-hug ka, may nagha-hug sa'yo, may nakaka-kiss ka, may nagki-kiss sa'yo. Kumbaga, dapat talaga isipin natin eh at 'yan nga kumbaga 'wag mo lang talaga pababayaan 'yung sarili mo at 'wag kang magpapakalugmok sa kalungkutan, yun ang importante. Kung ano man 'yung makakapagpasaya sa'yo eh, sana ma alam mo yun, ma-expose ka talaga sa mga bagay na makakapagpasaya sa'yo at, kumbaga 'yung pagbabago na hinaharap mo, eh, sana bumaliktad at kumbaga maging maayos ang lahat sa buhay mo.
'Yan. Yes. Yes, oo. Tama. Yeah. True. Wow! Ang sarap naman ng umaga ko. <laughs> Masarap ang sarap naman pakinggan ng mga sinasabi mo, grabe ha. Sana magdilang-anghel ka at sana, um, umaasa pa rin ako na one day parang lalabas kami 'no, ng mga anak ko, magda-drive-drive, magsi-swimming-swimming. Yun 'yung pangarap ko talaga eh in the future, oo. Maraming salamat ha, sa usapan natin.
Mm. Mm. Mm. Mm. Nothing is impossible, lakasan mo lang 'yung loob mo. Maraming salamat sa pagbabahagi, ng iyong kwento ng buhay. Mag-iingat ka. Paalam.
Mm.